Hallo, du, sag mal, wie läuft denn das mit Traditionen bei euch genau ab? Ähm, hast du da so was, was du mit mir teilen könntest?
Mhm. Ja genau, also, ähm, i in unserer Familie gibt's, äh, so ein traditionelles Essen. D ist jeden Sonntag eigentlich, das ist eigentlich schon Tradition. Jetzt nicht mehr, das war damals so. Äh, es ist trotzdem interessant, ähm, weil das war einfach j jeden Sonntag so ungefähr immer das gleiche Essen. <giggles>
Oh. Okay. Okay, war es auch lecker?
Ja, unheimlich, unheimlich lecker. Hm, es war so lecker, weil es gab so 'n Braten dort, äh, jeden Sonntag, wirklich jeden Sonntag durchgehend, jahrelang. <giggles> Und ja, meine Mutter hat sich da immer sehr viel Mühe gegeben. Das war echt oh, ich vermisse es. <laughs>
Ah, schön, beste. Jeden Sonntag? Wow. Wow, okay. Oh, das ist aber auch schön, wenn ihr euch freut, auf jeden Sonntag. Das da macht ja das Kochen noch mehr Spaß.
Ja. Äh, ja für sie ja, es war schon sehr viel Aufwand, aber sie hat es, glaube, gerne gemacht, ja. Also, es ähm, kann man so als Tradition sagen, weil es war für sie wichtig, auch dann die ganze Familie am Tisch zu haben und dass es ja auch jedem geschmeckt hat. Und ja, sie konnte ja einfach gut gut, äh, kochen, also, sie war einfach da versierte Hausfrau. Ähm, und, äh, d das ist lustig
Glaube ich auch, ja. Mhm. Ja, genau. Ah, super. Sind ja auch gute Erinnerungen, oder nicht?
Mhm, ja, absolut. Ähm, was ich sagen muss, es gab aber nicht, äh, irgendwie das so bestimmte Rollen, dass da jemand, äh, ihr mitgeholfen hat, äh, in der Küche. Das, äh, durfte eigentlich keiner. Ähm, das war so ihr
Ja. Mhm. Ah. Es war ihr Ding?
ihr Raum, ihr ihr Hoheitsgebiet.
Ja. Okay, also, durften ihr durftet ihr nicht rein?
Da durfte sich keiner rein trauen eigentlich, ne. In und tatsächlich, ich musste dann auch immer anklopfen, wenn ich da rein wollte.
Wirklich?
Ja, ja. <laughs> Die war da schon sehr bestimmt. <laughs>
Wow. Okay, also, sie hat's wirklich ernst genommen. Durfte keine ihrer Geheimnisse sehen.
Ne. <laughs>
Ha, super.
Das
Ja, dann hat man ja immer 'ne Ausrede. Sie wollte nicht, dass ich helfe, ne? <giggles>
das Ja genau, und, äh, das Einzige, wo sie die einen eingespannt hatte, war, dass, äh, man Kräuter holen durfte vom Garten.
Ah, okay, ja. Ey, dann müsst ihr aus ihrer Küche raus, dann könnte sich ja vielleicht jemand reinschleichen und 'n bisschen probieren, ne?
D <laughs> so 'ne kleine Aufgabe durfte man. <giggles> Ja, ich glaube, das war so 'n sie war so leicht so Perfektionistin. Sie hatte so wirklich ihr ihre alle die ihre ganzen Plätze, wo alles war und wehe, da ist wäre einer reingekommen und hätte da 'n Glas oder irgendwas oder irgend 'ne 'ne Tasse hingestellt, wo sie nicht hingehört hätte. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie sich da so b besonders, äh
Ja, hört sich so an. <giggles> Ja.

Ja, e i um äh, Heiligtum. <laughs> Äh, das die war die war todunglücklich
Die ja, die nicht will, dass da 'n Glas Das glaube ich!
danach, weil, das war ja so 'n mit dem hat ja keiner ge gerechnet in dem Moment. Mhm.
Und das Essen war hin! Ne. Aber das ja, das war arg Missgeschick. Ja.
Es war schon hart für sie. <laughs> Jetzt für uns jetzt nicht unbedingt so, äh, schlimm. Ich meine, die die Platten, die konnte man ja noch weiterhin nutzen, aber, ja, das Bild alleine so, ne? Wie also für für die genau. Und für a manch weibliche Person ist ja so 'ne Küche wirklich so 'n Heiligtum. Also, das da kann sich der Mann wahrscheinlich gar nicht so wirklich rein äh, versetzen. Äh, das ist ja wie so 'n emotionaler Stich. <laughs>
Ja, ja. Ja, der Braten war fertig. Ja. Ja, ne? <laughs> Ja. Ja, aber auch die Arbeit, wo sie reingesteckt hat wahrscheinlich, ne? Still ins Essen.
Ja, ja, ah, richtig, ja, das muss man auch sehen, ja, richtig.
Und, ähm ja, und jetzt haben hat sie nix gehabt für euch zum Essen, ne?
Mhm. Ja, doch, ähm, sind wir halt ausgewichen, das n dann das war schon okay.
Ja, klar, aber das war ja nicht ihr Plan, ne?
Ne, ne, genau. D die Pläne sind durchkreuzt worden durch das Feuer. <laughs> Aber da ist ja auch nichts passiert dann o oder so, ne? Äh, weil, äh, da ist zu Gott sei Dank, äh, kam da keiner zu Schaden. Das war ja das Wichtigste eigentlich. Und die Küche ist
Ja, oh man, das das hat den Tag ruiniert auf jeden Fall. J Ja, aber ich habe da mal noch so 'ne Frage: Ähm, woher hat denn eigentlich die Tradition gestammt, dass ihr angefangen habt, jeden Sonntag, ähm, zu essen gemeinsam?
Ja, richtig. Hm. Mhm. Ich vermute, das kam von ihrer Mutter, mut mütterlicherseits, ja. Ja! Jeden zw a wir waren ja teilweise auch bei bei meiner Oma, bei den Großeltern. Und, äh
Hatten die auch so Braten jeden Sonntag? Ah, okay, also es hat schon in ihrer Kindheit quasi angefangen und es
Nicht spa genau, und das war ihr wichtig, das wieder weiter weiterge weitergeben, genau. Äh, alle Familienmitglieder da am Tisch und auch, äh, ja, das war so wie so 'ne Sitzung. <laughs> Aber Hm.
hat sich dann so weiter I ja. Aber dann ist es ja schon irgendwo schade, dass es geendet hat, ne?
Ja.
Weil es ging ja dann schon ganz schön lang.
Auf der einen Seite schon, ja. Ja, auf der einen Seite schon, ähm, a aber es, äh, ist ist ja nicht alles so beständig, wie man immer es gern hätte. Also, da kam dann auch
Ja. Und mit der heutigen Zeit sonntags ist ja auch nicht mehr so n normal. Ich weiß nicht, ist in Deutschland noch sonntags zu?
Mhm, ja, Kirche war da natürlich auch dabei. Ähm, das war ja auch noch traditionell. Das war ihr ja sehr wichtig, ähm. Die ist ja hochgläubig gewesen, ähm, dass der uns ja
Genau. Ja. Ah, okay, also musstet ihr alle zur Kirche?
Ja, genau.
Ah, also das war auch 'ne Tradition? Macht ihr auch nicht mehr, oder?
Hat hattet. Mhm. Ne. <laughs> Ne, also das, äh, hat sich da eher auseinandergelebt. <chuckles> Das
Ne. <laughs> Okay. Ja, also haben sich so einige Traditionen im Erwachsenwerden
Hm.